Yay, hı hı.
Hı hı, yani, o, çok fazla, böyle, eee, hayalperestim. O yüzden hiçbir şey karşılamaz benim hayallerimi. O yüzden de, eee, hayal kırıklığı yaşarım. O yüzden akışına bırakmayı tercih ediyorum genelde böyle durumlarda. Yani düşünsene hayal edip de kendimi çok. <chuckles>
Hı hı. Akışına bırakıyorsun. Hı hı. A, daha kötü kesinlikle. Bir bütün bütün hayallerin suya düşmesi, ııı, a a yani karşıdakinden beklediğin her şey A, şu anda direkt gözümün önüne geldi <chuckles> yani buna tip de dâhil mi?
Mesela bir ilk buluşumu anlatayım sana. Bir buluşmadan önce şey diye hayal etmiştim, "Hani, beraber yemek yeriz." demişti. Ben de şey diye düşünüyorum, "Böyle gideriz bir yere, o ben zaten şıkır şıkır giyinirim falan, buluşuruz, otururuz bir yerde, otururuz, konuşuruz, her şey çok güzel gider." Ne oldu? Gittik, bir dönercide oturduk. Yiyebileceğim en, eee, derli toplu yiyecek Çünkü çok da sakar bir insanım. Eee, köfte siparişi verdim. Köfte yerken benim köfte şeyde, öteki masada son buldu. <chuckles> O yüzden yaşadığım hayal kırıklıklarının ve şeyin haddi hesabı hiç olmadı. Sende nasıl oluyor mesela?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ay. <laughs> Evet. <chuckles> Ay, çok kötü. <laughs> Iıı, Bel belki belki akışına bırakmak, ııı, senin yaptığın burada doğru olabilir. Ben ilk buluşmalarıma gidersem, emm, biraz çekingen davrandığımı hatırlıyorum, yani aslında böyle, eee, çok konuşkanımdır, ııı, insan ilişkilerim iyidir diye kendime anlatırım, tarif ederim falan ama böyle iş, iii, 2'li ilişkiye gelince <chuckles> Evet, evet, bö böyle bir çekindiğimi falan hatırlıyorum ilk buluşmalarımda yani, hani.
Eee A! Utangaçlık var. <chuckles> Aaa, bu ilk buluşmada herkese olur ki o, olmaz mı?